Ờ, chào bạn, ờ, thì, ờ, chắc bạn cũng đi du lịch nhiều rồi, thì trong tất cả những chuyến đi đã qua ấy bạn, thì chuyến đi nào khiến bạn ừm, đáng nhớ nhất đối với bạn?
Ừm. Ờ, thực ra mình cũng đi du lịch, ờ, ờ, ờ, cũng vài lần rồi, cả miền Bắc lẫn Nam mình cũng đi được một vài lần, thì trong trong đó thì có một chuyến du lịch mà, ờ, thực sự mình trong lòng mình ờ, đấy là chuyến an cư Huế và Đà Nẵng.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ờ, ch chuyến đi đấy bạn đi với ai vậy? Ờ.
À, chuyến đấy thì, ờ, mình đi với team cùng đại học với mình, có 4 đứa thì mình lên kế hoạch của mình đi.
Ờ. Ừm, ừm, nó đi nâu chưa? Bạn đi nâu chưa?
Bọn mình ở cái ừm, ờ, mùng 10 tháng 3 của năm nay này, tầm cách đây tầm khoảng tháng thôi, ừm, mình tổ chức a, đi.
À. Ừm, thế cũng gần đây, phải không? Ừm. Ưm, ừm. Cũng được vài tháng, ừm, thì, ờ, ừm, bạn có trước khi đi chuyến đi đấy thì bạn có phải chuẩn bị nên kế hoạch kỹ lưỡng không? Hay là, kiểu, ngẫu hứng thôi?
Thực ra thì bọn bọn mình thì cũng ấy thôi, cũng, gọi là, kiểu, cũng bộc phát, rồi, kiểu, nói chuyện với nhau, bảo là "Ờ, <tsk> đợt này thì đấy, bây giờ có đứa cưới rồi, thì bây giờ cưới xong rồi bây giờ nó cũng vợ con thứ nó không đi được với cũng cũng không đi gặp mọi người được mấy lần ấy, thì thôi anh em tranh thủ thì bây giờ tổ chức một cuộc, à, một cuộc đi chơi kiểu là, gọi là, chia tay cuộc sống độc thân" ấy. Bởi vì sau thì cũng cũng ch cũng chuẩn bị cưới hết mà, thì thôi cứ tổ chức một cuộc đi chơi đi, gọi là, tranh thủ mấy khi còn được mấy dịp để đi chơi với nhau đâu nên bọn mình chốt luôn là đi chơi. Mà mình thấy cái Huế với Đà Nẵng thì nó cũng ổn, về đi xa nó cũng tương đối cũng không xa lắm, mà nói chung là cái cảnh ở đấy thì cũng khá là hấp dẫn nên mình gợi ý là đi và mọi người cũng đồng ý thôi.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ, ừm, thế, kiểu, ừm, gần đây ấy, thì cũng mọi người cũng đều là, kiểu, nà người đi làm chắc là đi làm hết cả rồi nhỉ?
Ừm, ừm.
Thì cái việc mà, kiểu, mọi người, ừm, sắp xếp được thời gian đấy nó có khó khăn không? Kiểu thống nhất được, ừm, thời gian với nhau ấy?